ถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปได้อะ เราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองมากที่สุด? แล้วบอกด้วยว่าย้อนกลับไปเนี่ย คิดว่าตัวเองจะ ย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองอายุเท่าไร?
โอ้โฮ
<laughs>
เห็นเรื่องนะที่แบบว่าแบบ เออ อยากจะบอกตัวเองอะ แต่เอาเรื่องที่รู้สึกว่าแบบ ที่ มันคือที่สุดแล้วอะ คิดว่าอยากจะบอกมาก ๆ อยากจะแบบว่า เอาแบบว่าเหล็กตีหัวตัวเองสักรอบหนึ่ง แล้วก็บอกว่า "พอ" ค ใช่ เรียกสติ แล้วก็อยากจะเอาไม้หน้าสามฟาดแบบว่าสักตุ๊บหนึ่งให้แบบพอได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย อ
ให้แบบได้สติเหรอ? <chuckles> ก็คือเรื่อง?
<tsk> เรื่องผู้สิคะ เรื่องผู้ชายนี่แหละ
ทำไมล่ะ ตอนนั้นคือเราแบบว่าเป็น ก เขาเรียกว่าเป็นมหากาพย์เหรอ กับเรื่องผู้เนี่ย?
ที่สุด ๆ แบบไม่จบไม่สิ้น แบบว่าจบคนหนึ่งวนคนใหม่ก็แบบว่าออกมาทรงเดิม อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอยากจะบอกตัวเองว่าแบบ "เธอ พอเถอะ" อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อา แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีหรือเปล่า? ตอนนี้ก็คืออยู่แบบว่า อยู่ได้ด้วยตัวเอง อะไรแบบนี้
ใช่ จ คือจริง ๆ อะ เป็นคนถ้าเกิดไม่มีอะก็อยู่ได้ แต่เผอิญในช่วงชีวิตในตอนนั้นอะเนาะ มันก็มีเข้ามาตลอด แต่พอมีอะเราก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนรักไม่เป็นเหรอ ทุ่มเท ทุ่มเทจนถึงขั้นที่แบบว่า อา โอ้โฮ เสียฟันไปซี่หนึ่ง อะไรก็ไม่ เออ <chuckles> คือ
ทุ่มเทเหรอ? อือ อะฮะ ไปทำอะไร เจ็บฟันไปซี่หนึ่ง เธอรถล้มเหรอ หรืออะ ไร?
ไม่เธอ ฉันอยากไปอันนี้ ฉันอยากไปลอยกระทงกับผู้ชาย ฉันก็เลยยอมแบบลางาน ด้วยการที่แบบว่า จะขอแบบว่า คือที่ทำงานน่ะเหมือนซีเรียสมากเลยว่าถ้าคุณป่วยอะ คุณป่วยเป็นอะไร นอกจากใบรับรองแพทย์อะ สมัย ใช่ ใบรับรองแพทย์สมัยก่อนน่ะมันยังซื้อได้ไง เขาก็เลยเหมือนแบบว่า คุณต้องแบบว่าเอาร่างพัง ๆ ของคุณที่ป่วย ๆ อะมาที่ออฟฟิศด้วยนะ เพื่อจะมาดูว่า อ๋อ คุณเป็นอย่างนั้นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ก็ต้องป่วยจริง ๆ นะ อืม โอ้โฮ ที่ทำงานโหดจัง แล้วตอนนั้นคือเราไม่ได้ป่วยถูกไหม? ถ้าพูดมาอย่างเงี้ย
หมด อ อ้าว คือ แต่เราก็ไม่ได้โกหกนะ เราอะคือ มีเป็น มันเป็นความรู้ของเด็กจบใหม่ที่ด้อยการศึกษาเหลือเกินน่ะ มันแบบเหมือนประมาณว่า คือเห็นพี่ รุ่นพี่อะเขาก็โอดโอยกันว่า "เขาอะไปถอนฟันคุด ไปผ่าฟันคุด" แล้วเราก็แบบว่า "พี่ ๆ ฟันคุดมันคืออะไร" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เล่าให้ฟัง "เฮ้ย เดี๋ยวเราก็ได้ถอนเนี่ย" อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบว่า อ้าว ในเมื่อไหน ๆ เราก็ได้ถอนอะ ถ้าเราจะต้องถอนแสดงว่าเราก็ต้องหยุด ถ้าเราจะต้องหยุดแสดงว่าเราก็ต้องได้ไปเที่ยวด้วยสิ อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีความ
<chuckles> อา อือ ๆ อ๋อ ก็เลยไปถอนเลย ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ปวดใช่ไหม?
เราก็ ใช่ ไม่ตรวจ แล้วเราก็คิดว่าแบบ เฮ้ย ก่อน เราก็เขียนใบลาเลย เราเอาช่วงลอยกระทงเนี่ยแหละ ที่มันพีก ๆ แบบว่า เฮ้ย แบบ เราจะไปเชียงใหม่กับแบบแฟน อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่าแฟนอะอยู่เชียงใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็กะว่าจะไปลอยกระทงเนาะ อะไรเงี้ย ก็ไปเขียนใบลาว่า "จะไปผ่าฟันคุด" แล้วเดี๋ยววันที่ผ่าอะ จะเอาหน้าเข้ามา เข้าให้ออฟฟิศดูพร้อมใบรับรองแพทย์ แต่ปรากฏว่าเหตุมันกลับตาลปัตร เธอฉันไป ท ก็คือไปถึง ไปเอกซเรย์ อะไรเรียบร้อย หมอบอกข่าวร้ายมาว่า "หนูไม่มีฟันคุดจ้ะ"
<chuckles> อา อือ ก็คือ ก็นั่นเรียกข่าวดีสำหรับคนทั่วไปเนาะ แต่จังหวะนั้นอยาก มี
อยาก มี อยากมีทันที ยืนเถียงกับหมอจ้ะ แบบว่า "หมอ" ฮ
<laughs> 4 ซี่ ไม่มีสักซี่เลยเหรอ? บน ล่าง ซ้าย ขวา โอ้โฮ ฟันสวยนะเนี่ย
ไม่มี โอ๊ย ไม่ใช่หรอก แต่มันเป็นข่าวร้ายสำหรับเรานะ ใน ในตอนนั้นน่ะ
ณ จุดนั้น แล้วเราทำไงอะทีนี้ เราลามาแล้วอะ ใช้ลาป่วยมาแล้วอะ?
ก็ ใช่ เห็นไหมตัวเอง เข้าตาย ก็คือเราลาไปแล้ว แล้วเราเหลือแค่เอาหลักฐานไปโชว์เฉย ๆ อย่างเงี้ย เราก็แบบ อ้าว ทำไงล่ะทีนี้ ก็ยืนเถียงกับหมอ ความรู้ก็ไม่มี แต่ไปเถียงทันตแพทย์เขา บอกว่า "หมอมันต้องมีสิ หนูเห็นแบบพี่ที่ทำงานหนูอะแบบถอนทุกคนเลย" เออ หมอบอก "ก็หนูไม่มีไงลูก" อะไรเงี้ย "เออ กลับบ้าน" อันนั้นน่ะเป็นโรงพยาบาล เราก็เลยรู้สึกแบบว่า เอ๊ะ เราก็ถือแผ่น ท แบบฟิล์มเอกซเรย์มางง ๆ แบบยืนงงอยู่ท่ามกลางโรงพยาบาลว่า "จะไม่มีได้ไง" แล้วแฟนน่ะก็เร่ง แฟนก็บอกว่า "อา เสร็จหรือยังล่ะ จะขับรถกลับแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เขาจะกลับ ขับรถกลับเชียงใหม่ เราก็แบบจวนตัวแล้วอะ เราก็แบบ เฮ้ย ทำไงดี ก็เลยเหมือนแบบว่าไปหาคลินิกอื่น ก็บอกว่าหมอคะหนูจะผ่าฟันคุด เอาอีก หมอก็บอกว่า อ่า หมอก็ดู ๆ ๆ "หนูไม่มีฟันคุด" เอาอีกแล้ว เราบอกว่า "มันต้องมีค่ะหมอ หมอหาให้หนูหน่อย" <chuckles>
อือ <laughs> เอาอีกแล้ว ก็มันไม่ มี <laughs> สงสารหมออะ
มันต้องมี หมอก็บอก "ไม่" "หมอดูแล้วมันไม่มี" พอแบบมันใกล้อะ ด้วยความที่แบบอันเนี้ยไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะไปเที่ยวแล้วนะ แต่มันกลัว เพราะว่าเรา
เออ มันกลัวว่า เดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเราไม่ได้ป่วยจริง
ใช่ ใช่ คือเราอะไม่ได้คิดถึงว่าจะไปเที่ยวกับผู้ชงผู้ชายแล้ว แต่ใบลาที่มันยื่นไปแล้วเนี่ยมันบีบเราไง เพราะว่า
รางวัลอะ มันต้องมีหลักฐานแล้วทีเนี้ย
ใช่ เพราะเราโดนพักงานไปรอบหนึ่งแล้ว เพราะว่าตื่นไม่ทันไปทำงาน ถ้าอีกรอบอะมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงมากว่าจะโดนออก เออ แล้วยังไงล่ะ มันก็แบบ เราก็แบบแทบจะเกาะขาหมออะ แล้วบอกว่า "หมอคะเอาฟันหนูออกไปซี่หนึ่ง ซี่ไหนก็ได้ค่ะ" อย่างงี้
<chuckles> อา อืม
หมอบอก "ฮึ หมอทำไม่ได้" แต่เราก็ร้องห่มร้องไห้จนหมออะเขาแบบ เออ ก็ถอนฟัน ฟันเราออกไปซี่หนึ่งด้วยความงง ๆ
แล้วมันคือฟันอะไร ที่หมอเอาออกไป?
มันคือฟันกราม
ปวดหัว ปวดหัวเลย ปวดหัวด้วย โอเคเป็นสิ่งที่คิดถูกแล้วว่า ควรจะบอย บอกตัวเองว่า <chuckles> ไม่ต้องทุ่มเทจ๊ะ ไม่ต้องเสียฟันของตัวเองไปขนาดนั้น
ทุ่มเทเปล่า ทุ่มเทเปล่า? <chuckles> แล้วแบบ เราก็เหมือนแบบมันไม่ได้จบเหตุการณ์แค่นั้นนะตัวเอง มันก็มีอะไรอีกที่แบบเราทุ่มเทเพื่อความรักแบบดู ดู อะพูดตรง ๆ ในวันเนี้ย มองย้อนกลับไปมันก็ดูโง่ ๆ เง่า ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบ เออ
ไม่หรอกมันก็เป็นความรู้สึก ณ ตอนนั้น เชื่อไหมว่าย้อนกลับไปบอกตัวเอง ตัวเองก็ทำเหมือนเดิมอยู่ดีเชื่อเราเปล่า <chuckles>
ไม่รู้เลยอะ แต่แบบว่าพอมามองย้อนกลับไปในวันเนี้ย ต๊ายตาย ทำไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> มันมีอะไรพีก ๆ อีก นอกจากเขาเรียกอะไร นอกจากถอนฟัน ถอนฟันนี่พีกมากนะ
<laughs>
แต่ว่าคือ จะถามว่า ถอนฟันเนี่ยเป็นเพราะความรักไหมก็ไม่ใช่โดยตรง ถอนฟันเนี่ยเป็นภาคบังคับเป็นผลพวงมาจากที่ว่า ดันไปส่งเรื่องว่าแบบ
มันไม่ใช่ อา เนี่ย เข้าใจ อืม แต่แบบมันก็มีอะไรอย่างเงี้ย แบบว่า เออ เหมือนเราทำงานแบบว่า เหมือนไป ไปทำงานมา พอกลับลงมา คืองานเรามันไม่ค่อยเป็นเวลาเนาะ มันก็จะเป็นแบบตะ ตารางอะไรเงี้ย พอ พอลงมาแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบ อา แทนที่จะพักผ่อน ไม่ค่ะ ขับรถไปเชียงใหม่ไปเซอร์ไพรส์ผู้ชายอะไรเงี้ย เพียงเพราะว่า แบบเป็นวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ปรากฏว่าเขาเซอร์ไพรส์กลับจ๊ะ อือฮึ
ลาป่วยอะไรอย่างนี้ อืม ค่ะ อ๋อ ก็เป็นคนทุ่มเทดี ด้วยการ ฟังดูไม่ค่อยดีนะคะเซอร์ไพรส์กลับ
ด้วยการปิดเครื่องใส่ อือฮึ เออ ติดต่อไม่ได้ ไม่เจอค่ะคุณ ดิฉันก็กลับแบบว่า ด้วยที่แบบว่ายม ๆ อะ แบบเหมือนไม่มี เออ ก็คือ เออ ไปทำงานมาเสร็จแล้วก็มาที่นี่ต่อ เสร็จแล้วก็กลับไปโดยที่แบบขับ เหมือนขับรถเล่นกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ย
อ้าว แล้วสุดท้ายเจอกันไหม? ค่ะ ก็
อืม
ตอนนั้น กรุงเทพเชียงใหม่เลยเหรอ?
ใช่ ใช่ เพราะว่าแบบ อื้อฮือ
โอ้โฮ! ใจสู้มากนะ แล้วยังไง? สุดท้ายกับคนนั้นได้คุยกันต่อไหมคะ? อยากรู้อยากใส่ใจ <chuckles>
ใช่ ก็ ม จะบอกว่า ไม่ได้ คุย ไม่ได้คุยไม่ได้เพราะเราคบกันเป็นแฟน แต่ว่า เออ เราก็เพิ่งรู้ว่าเขา
อา แต่วันนั้นน่ะไม่เจอ
ไม่เจอ แล้วเขาก็ใจร้ายกับเรามากเลยแบบว่า เออ เขาไม่ห่วงใยเราเลยว่า เราจะขับรถกลับไหวไหม อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
โอ๊ย แล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังคบกันอยู่นิดหน่อย อะไรอย่างงี้ไหม?
ไม่นิดหน่อย ก็อีกหลายปี <chuckles>
<laughs> โอเค ๆ เรื่องนี้ต้องบอกจริง ๆ ควรจะกลับไปบอก ตัวเอง
<laughs>
อา แล้วมีเรื่องอะไรนอกจากความรักแล้วอะคะ?
อุ๊ย! แบบ
ไม่มีชมตัวเองบ้างเหรอ?
ไม่อะ เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันแบบเหมือนหนักหน่วง คือเราอะหมดเวลาไปกับชีวิต เออ ชีวิตอะหมด เว เวลาไปกับเรื่องเนี้ย ค่อนข้างเยอะ แล้วเราอะก็มีเพื่อนที่เป็นทรงเดียวกันเนาะ ทุกวันเนี้ยก็ยังคบกันอยู่ เงี้ย แล้วเราก็ได้แต่แบบว่าเป็นผู้เฒ่า 2 คนที่แบบว่ามาคุยกันในวันเนี้ยแล้วก็บอกว่า เออ วันเนี้ยเราขยันทำมาหากินขึ้นเนาะ แต่ในวันนั้นนะเชื่อเปล่าตัวเอง เราไม่สนใจเลยนะแบบว่ามีคนบอกว่า อ่า ทำไมไม่ทำอันนั้น อันนี้ ทำ ลองทำธุรกิจอันนี้ไหม ไม่ ๆ ๆ คือชีวิตอะก็จะติดตามแต่ มีอยู่ครั้งหนึ่ง อ่า จำได้แล้วว่า <chuckles> เราอะคบ ผู้ชาย ผู้ชายที่โตกว่าเราเยอะแบบประมาณ 30 กว่าปี
รัก อืม อา <chuckles>
<chuckles> ตัวเองอยู่ ไปไหน ตกใจเหรอ? <laughs>
เดี๋ยวนะ กำลังคิด 30 กว่าปี หมายความว่าเขาอายุ 30 กว่าปี หรือมากกว่าเรา 30 กว่าปี?
เขามากกว่าเรา 30 กว่าปี
สุด ๆ โอ้โฮ! นี่มันตัวแม่
<chuckles> <giggles> ใช่
แล้วตอน ขอถามนิดหนึ่งไปเจอกันได้ไงคนเนี้ย?
ทำงาน แล้วเขาเป็นหัวหน้าเรา อือฮึ
เออ แต่เขาก็เล่นด้วย ก็ไม่ผิดอะไรถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
อา แล้วทีเนี้ย ก็เหมือนแบบด้วยความที่อายุห่างเนาะ Gap อะ แบบว่าเราก็ ช่องว่างระหว่างวัยมันก็มีมาเรื่อย ๆ แล้วเราอะ ก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นคนงอแง โดยธรรมชาติอยู่แล้ว อา แล้ว ก็
อา แล้วเขาตามใจไหมตอนนั้น?
ในตอนนั้นแรก ๆ อะเขาก็ตามใจ เขาก็แบบว่า เวลางอแงเขาก็จะแบบ "หึ ๆ ๆ น่ารักดี" อา ใช่ เขาก็จะหัวเราะ แล้วเขาก็บอกน่ารักดี แต่พอหลัง ๆ อะ มันเริ่มไม่ใช่แล้ว มัน เขาก็เริ่มเสียงเปลี่ยนแล้ว เริ่มไม่หัวเราะแล้ว แล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่ง เรายังจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยอะ แบบมันเป็นช่วง
อืม โพรโมชัน โพรโมชัน อ้าว แล้วตอนหลังอะ <chuckles> น่าจะฝังใจจัด เลย <chuckles>
ใช่ มัน คือเราอะจะแทนตัวเองกันว่า อุ๊ย!ไม่อยากเล่าเลย <chuckles> คือเราจะไม่เรียกเขาว่าพี่ เราจะเรียกเขาว่าหมี แล้วเขาอะจะเรียกเราว่าหมา อะฮะ <chuckles>
ค่ะ อา อ๋อ อ่า ๆ เป็น เป็นคำแทนของแฟนเนาะ แต่ละคู่เขาก็จะมีศัพท์เฉพาะของตัวเอง
ใช่ แล้วเขาอะก็คงจะสุดทนกับเราแล้ว แต่เขาอะ ก็ด้วยความใจดี เขาก็ไม่ได้ อยากแบบรุนแรง อะไรเงี้ย เขาบอกว่า ช่วงนั้นน่ะ เราว่าง เรามีอาชีพเทรดหุ้นอยู่บ้าน อา อะฮะ แล้วเขาอะ คือด้วยความที่ตามเขาเยอะ เขาก็พูดกับเราว่า ทำ
อา <chuckles> อา ถ้าคนหนึ่งว่างอะมันจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่า? ก็เรามีเวลาที่จะคิดถึงเขามากกว่า
ใช่ ใช่ ๆ ต แต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละตัวเอง เขาก็เลยเหมือนพูดกับเราว่า "ทำไม?" แต่เขาพูดเสียงดีนะ แบบว่าเขาแบบ "ทำไมหมาไม่ไปหาอะไรทำ แบบลองไปแบบหางาน ท อะไรอย่างอื่นทำดูไหม? จะได้ไม่ต้องมาโฟกัสอยู่กับหมีเยอะ เกินไป" อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เขา
อืม ๆ อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่า เฮ้ย แยกกันไปให้มันคิดถึงกันบ้าง <chuckles>
อา แบบว่าคือวัน ๆ หนึ่งอะ เราก็จะคิดแบบว่า แต่ว่า ทำ ทำไม ไปไหนอะ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะงอแงอย่างเงี้ยตลอดเวลา จนวันนั้นน่ะเขาพูด แต่เราก็ยังคิดไม่ได้นะ เราก็ยังคิดแบบว่า "แล้วทำไมอะ ทุกวันเนี้ยขอตังค์หมีใช้เหรอ ก็เปล่าเปล่า ก็หาตังค์เองอะ แล้วจะเดือดร้อนอะไร" นี่ ตอบกลับไปแบบนี้
อืม อืม นี่ แต่ปัญหา แต่ปัญหาของคุณ คุณพี่คนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเรื่องเงิน แต่ปัญหาคืออยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองเหรอ?
ใช่ คือเขาอะมองว่า เราอะแบบ เหมือนแบบโฟกัสที่เขามากเกินไป อะไร เอะอะอะไรก็เขา อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง
อืม อา เขาอาจจะมองในมุมของผู้ใหญ่ที่โตกว่า อะไรงี้ไหม?
ใช่ เขาก็เลยอยากให้เราแบบไปโฟกัสตัวเอง แบบหาทางแบบว่าทำตัวเองให้มันมั่นคงกว่าการเทรดหุ้นไหม อะไรไหม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งวันเนี้ยถ้ากลับมาได้ก็จะบอกตัวเองเหมือนกัน กับแบบเพื่อนที่เป็นผู้เฒ่ากันอยู่ เหลือกันอยู่ 2 คน ตอนเนี้ยก็คือ เราจะพูดกันตลอด เลย ว่า แบบว่า "เนี่ย ถ้าตอนเป็นสาวอะขยันเท่าเนี้ยก็ดีสิ" อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบมัวแต่ไปวิ่งตามผู้ชายอยู่ได้ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะ ค พูดกันตลอดเลย เออ ตอนเป็นสาวเราก็โง๊โง่เนาะ อะไรอย่างเงี้ย แทนที่แบบเนี่ย ถ้าเกิดเราขยันทำมาหากินอะ เราคงจะแบบว่ามีชีวิตที่ดีแล้วก็มั่นคงไปแล้ว อือฮึ
<chuckles> โถ เหลือ 2 คน อืม อา
ใช่ แต่เนี่ย
ก็เลยอยากจะกลับไปเตือนตัว เอง ว่า?
มาก ๆ คืออย่างถ้าเกิดรถเราอย่างเงี้ยนะแบบวิ่งไปแสะ ไมล์อะ ไมล์รถอะวิ่งไป 100,000 กิโล สมมติอย่างเงี้ย เราอะหลงทาง 30,000 กิโล ที่เหลืออะก็คือวิ่งตามผู้ชายอีก 8 เอ่อ ว ผุ วิ่งตามผู้ชายอีก 60,000 ที่เหลือวิ่งขับ ขับ ใช่ รถขับจริง ๆ อะ คือ 10,000 เดียว อืม อย่างงี้เลย
ค่ะ อา โอ้ เห็นภาพเลย อา
อ อืม ก็เลยอยากจะบอกตัวเองว่า "พอได้แล้ว ไปทำอย่างอื่นบ้าง ไปโฟกัสแบบว่าความมั่นคงในชีวิตบ้าง" แล้วตอนเนี้ยแก่ขนาดนี้ ก็คือสรุปชีวิตไม่มีอะไรเลยจ้ะ <chuckles>
เข้าใจได้
<inhales> ไม่
ไม่หรอก มันก็อาจจะมีอะไร แต่ว่ามันก็ได้ประสบการณ์อย่างอื่นไง ตอนนี้ใครมาถามเรื่องความรัก เราก็สามารถเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน บอกคนอื่นได้ หรือเปล่า?
ก็น่าจะเป็นอย่างงั้นตัวเอง แบบว่า เออ แต่ชอบนะผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไรเงี้ย รู้สึกว่า เออ มันเป็นเรื่องของคน 2 คนน่ะ แบบว่ามัน แล้วมันเป็นเรื่องอันเดียวที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ตัว ได้ตัวคนเดียว เขาเรียกอะไร ด้วยตัวเองไม่ได้อะ นึกออกเปล่า เรื่องความรักอะ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่าถ้า
อืม <chuckles> อืม ใช่ไหมล่ะ? เออ ก็ผ่านมาขนาดนี้ สุขภาพจิตเรายังดี ถูกไหมอะ ตอนเนี้ย? <laughs>
อืม <laughs> ถ้าอะไรมันจะใช่อะมันก็คือใช่ สู้เอาเวลาไปทำตัวเองให้มันดีดีกว่า เนี่ย คือสิ่งที่อยากจะกลับไปบอกตัวเองในวันนั้น อืม
เออ อื้อฮือ เข้าใจได้ <laughs>
ใช่ <inhales> จริงเหรอ?
คืออยากจะบอกตัวเองว่า หมายความว่า ตอนเนี้ยพอมันเริ่มทำมาหากินแบบจริงจัง อาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย เราอาจจะทำมาหา เริ่มช้าไปหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ แต่จริง ๆ ก็ ถ้าถามเราก็อาจจะไม่ช้าหรอก มันก็เป็นจังหวะชีวิตของคุณแหละ อย่าไปคิดมาก <chuckles>
ใช่
ตอนนั้นเราก็แบบ เรา เราเชื่อว่าตอนนั้นต่อให้เรากลับไปบอก เราก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางตัวเองขนาดนั้นหรอก คนเราก็ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเสมอแหละ
เออ เหรอ แต่แบบ อันเนี้ยรู้สึกแบบต้องไปเห็นเราในวันนั้นน่ะ แบบที่ทุ่มเทเกาะขาหมออะ เออ ว่าแบบ "หมอคะถอนฟันหนูออกไปซี่หนึ่ง" อันเนี้ยน่าตีมากอะ เออ
ฮ อืม อาจจะปวดหัว เรื่องเนี้ยคือหมอน่าสงสารสุด <laughs> หมอคือแบบ "อะไรเนี่ย" <chuckles>
<laughs> <chuckles> หมอก็ตกใจ หมอก็หน้าเหวอ อะไรเงี้ย อา นั้นแหละ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกตัวเองว่า แบบว่า เออ "แบบว่าไปโฟกัสชีวิตตัวเองให้มันดีดีกว่า เรื่องความรักอะมันเป็นแบบ ไม่ได้แบบว่า เออ สรณะของชีวิตอะ" อืม
<chuckles> โอเค ขอบคุณมากนะคะวันนี้
สวัสดีค่ะ